Oh, lu beda banget experience-nya ya atau pengalamannya. Kalau di bioskop itu, eee, aku aku kalau nonton bioskop, aku hadir di tempat, di mana film itu ditayangkan, bersama orang-orang banyak. Artinya itu, aku mengalami film itu, eee, enggak cuman secara personal, ya tapi kolektif, gitu, eee, menyaksikan. Apalagi kalau film baru, gitu ya aku menyaksikan, suatu tayangan baru yang baru rilis, bersama orang-orang lain, eee, di tempat itu. Dalam satu waktu, gitu. Terus juga dari
Mhm. Apa tuh? Heeh. Heeh. Iya. Eee. Energinya jadi beda gitu ya, Kak, ya?
Beda beda. Kayak misalkan ada momen lucu. Eee, ada scene lucu di filmnya, eee, bisa ketawa bareng, gitu kan?
Loh. Iya. Wah! Seru ya? Kalo
Eee, sama juga dari kenyamanannya, menurutku beda sih. Eee, kalo di bioskop kan, eee, secara audio itu kan bener-bener memanjakan banget, ya.
Ah! Heeh, iya, bener sih.
Ada efek-efek khususnya.
Mhm. Kalau di rumah, mungkin terbatas kali ya, Kak, ya?
Terbatas. Kecuali sultan, ya. Dia bikin sistem audio yang mahal banget itu. <chuckles> Aku sih enggak sih. Cuman dari TV-nya doang.
<laughs> Iya, juga sih, ya? Iya, iya sih, kalau misalkan heeh, kalau misalkan punya, eee, fasilitasnya sih, mungkin sama aja kali ya, Kak? Tapi kan, kadang kita terbatas kali ya, Kak, ya?
Bener bener. Terima apa adanya aja, sih, kalo aku. <laughs>
<laughs> Nah, tapi ada enggak sih, Kak, preferensi genre tertentu yang Kakak akan pilih? Ah, aku pilihnya bioskop aja deh. Kalau yang ini, ah, nanti streaming aja deh, gitu. Ada enggak sih, Kak?
Oh, mungkin contoh terakhir ya? Contoh terakhir aku nonton di bioskop itu, anime malahan. Eee, film anime heeh, ini film Demon Slayer, eee, ini tu anime Jepang, gitu ya. Eee, dia sebenarnya
Mhm. Oh, anime? Eee, apa tuh? Heeh? Dan Kakak memang memilih nonton di bioskop?
Iya. Karena aku karena aku lihat trailer-nya itu, bener-bener dari segi visual, eee, menurutku ini film paling oke, ya, secara visual, sama dari audionya juga biar berasalah, eee, ini soal, apa ya? Action ya? Action tapi anime, gitu. Sebenarnya
Kenapa tuh, Kak? Wah. Oh. Heeh. Dan itu, Kakak, menyesal enggak? Nonton di bioskop?